Urca, allora, qui c'è un discorso che dobbiamo fare, perché ci sono cioè, per me il progetto può essere visto da diversi punti, appunto, di vista. C'è il progetto singolo, diciamo, che tu fai per te stesso, in modo per verificare magari le tue conoscenze, le tue esperienze, è un progetto più sul lungo termine, qualcosa che tu tu ti crei pezzo per pezzo, così magari un giorno, quando sei nella condizione giu esatto, ti ti ritrovi che sei praticamente disposto a ad utilizzarlo tutti i giorni, praticame
Mh-mh. Okay. Certo. Ah. Okay, ti ritrovi Okay. Certo, come mezzo. Però i che ambito stiamo parlando? D dove ci troviamo? Nell'ambito della vita privata, della vita professionale?
No, si chia ah dio, può essere u un mischione, perché, ad esempio, uno dei progetti che ho fatto era sia in ambito, ehm, personale, ma che potrebbe essere utilizzato anc am anche in ambito professionale, perc
Eh sì. <chuckles> E dimmi tutto, io sono curiosissima adesso.
Certo, perché io ad esempio sono un grande appassionato di videogiochi, okay, anzi, i videogiochi sono il mio hobby preferito in assoluto, tant'è che infatti ci gioco quasi tutti i giorni, quando è possibile da solo con la mia ragazza, quindi <chuckles> esatto. Quindi, uno dei miei progetti che mi ha dato più soddisfazione in passato è stato quando io, da videogiocatore, invece ho deciso di mettermi in proprio e anche creare il mio videogioco, capito? Eh, sì.
<chuckles> Ah, bellissimo. Meraviglioso. Mh, grande. <chuckles> Sei riuscito? No, bellissimo. Eh, questo sì che va a prendere un po' varie sfere, no, un po' anche, soprattutto, no, la vita privata, ne mhmm, qua nello specifico proprio un hobby e poi renderlo anche quas non un lavoro, però dà delle belle basi, eh, veramente affascinan
Sì. Sì, che che poi potrebbe anche diventare una sorta for una certa forma di guadagno, non certo, eh, assurda, ma comunque io non volevo venderlo, perché tu i videogiochi li puoi creare e poi li puoi mette' tra virgolette, "in vendita", quindi volendo puoi fare a sì.
Ah beh, sì. Certo. Sì, sì, ci sono i i marketplace, insomma, si può. Però io adesso sono stracuriosa, voglio sapere per filo e per segno come è iniziato, no, co anche questo desiderio, que voglia, tu cioè come ti sei approcciato? Com'è nata?
<chuckles>

Allora, l la parte di progettazione sarebbe cambiata poco e nulla, perché comunque lascio, cioè diciamo spazio alla mia creatività e che l'intelligenza artificiale da questo punto di vista ancora non è il massimo. Al massimo potrei usare l'IA per dire "quest'idea potrebbe avere senso" oppure "proponimi altre alternative"
Ecco. È vero. Anche, o anche per il coding eh? Questo
Eh allora, per il per il coding invece lì a mi avrebbe dato ta tantissimo una mano sì, sì. Perché io ad esempio a volte n non capivo perché il codice non funzionava, tipo c'era un bug che diceva: "Bug da risolvere, ehm, questo non funziona". Ma non capivo e non è e n e n e non sempre riuscivo a trovare un tutorial per quello che f v riuscivo a fare. Quindi
Eh sì, <laughs> sì, probabilmente. <laughs> Sì. Ecco. Esatto, perché poi sono sono dei problemi a sé stanti, no, personali, perché poi se c'è un bug, eh, da scoprire anche invece con le varie intelligenze artificiali sarebbe stato più semplice. Però ecco, non hai mai pensato ad oggi di di di fare, no, un progetto simile proprio con l'ausilio dell'intelligenza artificiale? E un'altra domanda che mi va di farti, è proprio la sensazione anche f ale che hai avuto quando hai poi visto il prodotto anche un po' terminato, no, finito.
Eh! Esatto, esatto. Certo. Allora, per la prima domanda diciamo che no, ora come ora non ho in programma di us di creare un altro videogioco sfruttando le potenzialitalità, potenzialità dell'IA, però diciamo è sempre disponibile, magari quando avrò più tempo non saprò cosa fare, lo posso fare tranquillamente, però adesso non è nei programmi. Per quanto riguarda invece la soddisfazione finale, eh sì, vedere che sono riuscito a creare da 0 il mio videogioco come lo volevo io, anche se è piuttosto semplice, m'ha dato una bella soddisfazione e soprattutto mi ha confermato che io volendo questa cosa la posso fare, diciamo, far funzionare, okay, quindi è stato quello u un bel input.
Okay. Ecco. Ma sicuramente. Okay. Eh-eh, infatti. Ma sì! No, ma assolutamente, anzi anzi, hai dimostrato proprio che, ehm, qualsiasi passione, no, se è vera, ti permette proprio di portare avanti delle cose anche difficili come imparare il coding, no, in certe situazioni, quindi sei un grande esempio. Però a c'ha già giocato qualcuno a questo gioco?
Sì.

Poi dopo la che la fase di progettazione è finita, si inizia diciamo la fase di prototipazione però nel mondo dei giochi, in cui inizi a creare fisicamente la mappa, quindi prendi modelli diciamo la la terra come se fosse diciamo, un po' di plastilina, chiamiamolo così, argilla, in modo da dare la forma che preferisci tu. Gli crei tutte diciamo, inizia a metterci gli alberi. Esatto, in 3D inizi a cambiare i colori, poi tipo puoi mettere l'effetto sabbia sulla terra. Quindi, insomma
Mh. Eh. Ecco. Sì. Ah. In 3D questo? Ah. Che bello. Quindi non era difficile, no, la la la questione mappa, no, che mi interessava anche sapere prima, perché eravamo partiti proprio da lì e ti è piaciuta anche quella parte però, a quanto pare, perché prima ne ne parlava entusiasta di
queste co Mh-mh. Sì, sì, è divert è diverte è molto divertente perché a me piace c c in un certo senso personalizzare anche le mappe, perché è un po' come metterci la tua firma, come dipingere un quadro, puoi decidere se mettere l'albero qui, farlo più grande, mettere le decorazioni qua e là per farlo sembr eh, sì.
Sì. Eh, sì, è vero. <chuckles> Nascondere cose, no, perché poi quello è un pr un qualcosa che viene dopo, poi come come funziona, no?
Eh, esatto, tu devi anche progettare la mappa in funzione delle meccaniche. Se tipo ad esempio ci deve essere il passaggio segreto dentro una grotta, tu devi creare, diciamo, l'ingresso della grotta, poi magari ci metti sopra, non so, un cespuglio che hai ne blocca l'ingresso, capito, quindi quello è esatto, è fatto così. Ebbene
Ecco. No. Ecco, <chuckles> che non lo vedi insomma. <chuckles> Fantastico. E poi, perdonami, anche tutta la questione che riguardava i personaggi, no, uhm, proprio a livello artistico, uhm, come te ne sei occupato? Come come sei riuscito a fare anche quello?
Allora, nel mio caso, o meglio, nel mio gioco, era molto semplice perché l'unico personaggio che c'eri a che c'era eri tu, okay. Quindi il tuo avatar chiamiamolo così, che era in prima persona, quindi tu vedevi proprio da dal punto di vista del personaggio e non c'erano gli altri. Qui non dovevo andare a creare lo stile artistico di altri insomma, bambocci da metterci den sì.
Ah-ah. Ah. <chuckles> Ottimo. Ecco. Perfetto, quindi hai risolto <chuckles> hai risolto un bel problema con questa, perché poi poteva essere una rogna. Però ecco, più o meno quanto ci hai messo, no, anche a realizzarlo? Quanto ti ha p quanto tempo ti ha preso?
Ah è vero, è vero, eh, sennò è complicatissimo.